Ayan, oo na pinasubok lang din sa'kin kaya lang sabi ko, kasi, eh, 'di ba ipapaano mo 'yun, eh, 'yun naalala ko nga din sa Squid Game, eh, may mga kagaya kasi. So ano pala 'no, sa iba't ibang bansa may mga, mga similar na laro, ayan. Yung mga sipa gano'n. 'Yan piko, oh, nasubukan ko din yan. Kaya lang parang mas ano ko sa pagdo-drawing ng ano, eh, <chuckles> ng chalk sa kalsada.
Mm. Mm. <laughs> 'Di ba, oo 'di ba ang ganda. Mm. 'Tsaka mga piko, ayan. 'Di ba, ang daming mga laro. Mm, mm. Ang daming larong na masasaya dati na parang nalilimutan na ngayong panahon na 'to dahil sa teknolohiya.
Oo. Oo, eh, kasi naman ano, eh, sabi nga nung ano, bakit daw kasi gano'n na yung pagpapa ano laki sa mga bata ngayon parang bibigyan nalang, eh, magiging iPad kid. Bibigyan nalang ng gano'n para manahimik. Eh, 'di ba
Mm. Oo, oo. Oo. Mm. Nagiging ano nag mm, nagiging moderno na yung panahon ngayon hindi na katulad nung dati.
Tamad na nga, oo. Tamad na parenting na.

Ah, oo tapos yung mga ano, tawag samin ger base eh yung parang, para siyang tagu-taguan pero meron kang base. Tapos, eh papahabain mo yung kabit-kabit niyong kamay. Ewan ko, basta ganun tas naglaro din ako ng trumpo, ano pa ba? Yung mga board games, ano yung mga board games na naalala mo?
Mm. Ah. Mm. tagato Oo, oo. Oo, oo oo. Hmm, trumpo, trumpo. Ah, oo parang naalala ko pa yun. Parang wala naman akong naalalang board games yata nung nilaro ko, ikaw ba meron ba? Ano ba yun?
Ay, grabe siya hindi ka naglaro ng halimbawa chess oh, ah, ano ba, snakes and ladders. Oh, kita mo yan sabi mo wala ka nilarong board games.
Ah ano yung snake and ladder. Oo yung mga <laughs> 'Di ba kapag may mga ganon kang board games parang ano. Parang ah, napakayabang mo kasi may bago kang laruan.
Nakalimutan.

Ah, oo, kasi, 'di ba nung bata pa tayo, ano yun, eh, mga 90s, 90s kid, kumbaga parang, napakadaming alaala pero yung gusto kong ikuwento siguro yung ano, ah, nakakaligo pa kami sa ilog, kumbaga sa
Mm. Oo. Ah, oo. Hmm, tama. Mm. Ay oo 'no, usong-uso yun dati, mga batis. Mm.
oo, sa mga lola ko mm, sa mga lola ko, nakakapunta pa kaming ilog nun, tapos tanda ko nun, naglalaro kami ng buhangin, nangongolekta ng mga shells ayun, madami pero yun yun muna gusto kong marinig yung sayo naman.
Oo. Tama. Mm, hmm, mm. Mm. Oo, oo.